Ừm, đầu tiên á là tụi mình nói chuyện rất là nhiều nè, bắt đầu chia sẻ kỹ hơn, ơ, về từng bạn nè, kiểu như là, "Học ở đâu?" rồi "Chuyên ngành như thế nào?" rồi, à, "Những cái dự định tương lai là sắp tới là có dự định gì hông?" Rồi sau khi nhưng mà khi mà đồ ăn ra ở nhà là tất cả 4 đứa mình đều rút điện thoại ra để mà chụp hình lại cái nồi lẩu đó luôn, đúng nghĩa là một cái, a, nghi thức của cái đám con gái khi mà đi ăn với nhau đó bạn. Đó, là chụp hình sống ảo đó.
<laughs> À, đúng rồi, gọi là, chụp hình trước, đúng hông? Nhưng mà cái cái cái bàn cái bạn diễn tả rất là hay là cả 4 người cùng rút ra một lượt, đúng không? Tức là, cái kiểu là, đồng nhịp với nhau hả bạn? <laughs> Kiểu
Đúng rồi, kiểu như là, ai cũng muốn, ơ, chụp, ừm, ai cũng muốn có một cái sorry trên mạng xã hội là, à ha, đang đi ăn lẩu gà lá é vậy đó.
Ừm, gọi là, nghi thức đầu tiên, đúng hông? Rồi sau nghi thức đó sẽ cùng nhau làm điều gì nữa nè?
À, sau đó là tụi mình sẽ phối hợp với nhau để mà trụng cái nồi lẩu đó nha, là, kiểu như là, tụi mình lấy bún vào chén nè, sau đó là chuẩn bị thêm ớt này kia, đó, ai ăn ớt hay là ai không ăn ớt thì tự lấy nè. Xong rồi á, tụi mình sẽ đợi cho nước sôi lên, và khi mà cái nồi lẩu nó đã sôi và có thể ăn được rồi á, thì mọi người cũng rất là tập trung để mà thưởng thức cái món ăn nè. Vì tụi mình cũng đã nói chuyện rất là nhiều trước đó và sau nặc sau đó thì cũng có thể nói chuyện tiếp nữa, cho nên khi mà ăn á, thì tập trung để mà thưởng thức cái món lẩu để mà nó hông bị nguội á.
Tức là nói chuyện sâu hơn nữa, đúng hông? Ờ, tức là, ờ, cái cái cảm giác mà khi ăn chung đó, khi bạn ăn cái món đó thì, ờ, bạn cảm nhận như thế nào bạn? Ngoài cái vị ngon hảo sẵn có của cái món ăn đó rồi ha, nhưng mà khi, gọi là, ăn chung những người cạ cứng rồi những người, gọi là, ờ, cùng chung cái quan điểm với nhau thì bạn cảm nhận như thế nào? Không khí nó ra sao?
À, ban đầu á, tại vì trước khi đi cái chuyến đi này á, là mình không hề mong chờ gì hết, mình cũng không nghĩ là, ờ, mình sẽ kết bạn mới mà không chỉ một bạn đâu nha, mà còn tới, hả, 3 bạn lận. Cho nên là mình ăn với nhau mà cảm giác nó rất là thân quen nè, mà mình cũng cảm thấy dễ chịu trong lòng nữa chứ không phải, kiểu, bị, ờ, sượng sượng, khó chịu, giống như là mình, ờ, đi ăn với những người mà hoàn toàn xa lạ á. Cho nên là mình cũng cảm thấy khá là bất ngờ và hạnh phúc với lại cái mối nhân duyên mới này á bạn.
Ừm. Yeah.